À, thì, ờ, bạn họ nói câu này thì mình cũng chia sẻ thêm, đó là hiện tại á chứ chứ cũng ơ, hiện tại thì nhà nước đã can thiệp vào rồi. Đó là ừ, hạn chế những cái việc mà trung tâm, những cái lò luyện thi, theo kiểu mà, à, lùa vào để các cháu để có thể học để mà họ, gọi là, học mẹo đấy, mưu mẹo để mà mình, à, đưa ra những cái hiện tại, gọi là, đánh đố. Thì như Bộ Giáo Dục cũng đã phát biểu rằng là những cái bài đánh đố là nên hạn chế lại trong các đề thi cử, mình sẽ làm sao đó thay đổi những cái đề thi đúng rồi, để phát triển tư duy của các em là chính thôi. Chứ không phải là mình đưa ra và đánh đố, giống như kiểu, mà mình, à, đi tìm một cái giải mật thư gì đấy và đi đúng đường mới được, để cho các em cái nhìn đa chiều và cái đề nó, gọi là, đề mở thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ừm.
Ừm, ừm, cũng mừng ha. Đúng rồi, đúng rồi. Không hiệu quả, ừm. <laughs> Ôi trời ơi, một câu đố vì sao <laughs> Ừm, đúng nha. Ừm. Đúng rồi. À, à, cái việc à, vậy thì cho mình hỏi thêm đi, bạn vừa nhắc cái việc là lúc cũng bắt đầu hạn chế mấy cái việc mấy câu đố nó hông có thực tế bây giờ mà, nếu mà mình chuyển qua đề mở đi thì nó có giúp cho các bạn học sinh phát triển tư duy và thể hiện cái lối, à, cái lối suy nghĩ mà nó mang tính cá nhân hơn khi đề mở hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ờ, ờ, ờ, chắc chắn là có rồi, nó có thể là không được nhiều lắm, nhưng mà nó đã có những cái chuyển biến tích cực, và nó sẽ cải thiện trong tương lai. Thì, à, khi mà đã đưa ra những cái hình thức thay đổi là về việc mà thi cử, về việc đưa ra những cái cách đánh giá của ờ, so với ngày xưa đây, thì chỉ đánh giá hình thức một chiều thôi, bây giờ đánh giá nhiều chiều hơn. Tức là có thể đánh giá qua việc thực hành nè, rồi là qua việc làm việc nhóm, qua sản phẩm, qua các dự án ấy, thì mình nghĩ nó sẽ khuyến khích được các bạn học sinh, sinh viên rất là đa dạng, và bắt buộc các bạn ấy phải có các kỹ năng nhiều hơn trước đây, trước đây là chỉ có ôn thi và học lý thuyết thôi. Thì đấy là những cái cái đánh giá mình thấy rất là tích cực và đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng á. Ừm.
Ờ. Ừm, ừm. <laughs> À, nhiều chì hơn. <laughs> Ừm, ừm. Ừ. Công ừm, ừm, công nhận là đa dạng hơn ha. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, vậy thì, ờ, với cái tín hiệu mà đáng mừng như vậy là ngày nay là, ờ, những cái, ơ, Bộ Giáo Dục đi, nhà trường này kia là cũng xem xét cái học sinh, cái năng lực qua nhiều cái khía cạnh khác nhau á, thì bạn thấy nha, sau này thì á khi mà các em mà ra trường rồi á, thì á có những cái ngành nghề nào mà thi cử truyền thống á, kiểu như là, giấy, bàn, mực, viết này, chỉn chu này, thì nó vẫn sẽ ô kê hơn, và cái ngành nào thì nên ưu tiên thực hành hơn?
Đúng rồi. Ừm. Ừm.